あの、子供の頃の食卓で一番好きだった料理みたいのってありますか？
はい。 ああ、そうですね。子供の頃だと、うんとね、とんかつかな。
あ、いいですね。とんかつ、それはお家で手作りのとんかつですか？
思いますね。 はい。 そうですね。あの、私はあの、なんだ、おばあちゃんが普段、あの、ご飯を作っていて、で、母親がその、忙しくて、なんかご飯作る時間がなかったんですよね。
はい。 ほお。はい。 うんうん。 はい。
で、おばあちゃんが作ってたんですけど、おばあちゃんの料理が、正直あんまり美味しくなくて。
お、なるほど。 あ、そうなんですね。毎日作ってもらってたのに。
<laughs> 美味しくないはちょっと言い過ぎかもうううーん美味しくないは言い過ぎかもしんないんですけど、あの、ま、同じ方向の味付けなのかな。なんかこう、子供心にちょっと飽きが飽きるというか、おんなじ味な感じがするというか、うん。
ああ。 うーん。なるほど。なんか、に似たようなものが結構多かったんですか？
それ そんそんなイメージなんですよね。なんかこう、ずいぶん前の話なので、正確には思い出せないですけど。で、えっと時々、ま、母親がその手が空くと、そのご飯を作るんですけど、そん時になんかとんかつを時々作ってくれたんですよね。で、それがなんかすごく美味しかったい印象ですね。
ほう、なるほど。 はいはい。 はい。 うん。 おお。 あ、なるほど。じゃ、とんかつは、ま、結構メインでおばあちゃんの料理が多かった生活の中で、とんかつは結構お母さんの味みたいな感じで思い出に残ってるんですか？
ええええ。はい。 ああ、そういうそんなイメージですね。はい。
あ、なるほど。それはいいですね。なんか確かによく記憶に残りそうな感じですけど、なんかよくあるとんかつとはいはい。
うんうん。はい。なんかこう、とんかつって いや、多分、その、特別な何かはないんですよね。普通のとんかつなんですけど。でも、ええと、私は1971年生まれなので、だいぶ、あの、おじさんですけど、あの。
おお。はい。 はい。 いやいや、はい。
なんだろう。ええと、今だと結構とんかつって、その、なんか、冷凍してて揚げるだけのやつとか、なんか、お惣菜屋さんとかでも売ってたりするんですけど、小さい頃は多分、自分で、あの、ちゃんと作んないといけなかったんじゃないのかな。で
うーん。 はいはい、多いですね。
そうすると、結構、とんかつ、手間かかりますよね。
うんうん。 かかると思います。揚げ物ってすごいめんどくさいし、大変だと思います。
ね、かかりますよね。 あの卵つけて、パン粉つけてみたいな。とんかつで手間が、ね、ちょっと、に2、3工程あるし、で、揚げたそうそう。
はい。 うんうん。 うん、なんか汚れるし、お肉もちょっと厚さあったりとかで、大変だと思います、作るの。
とか。 ね、で揚げた油の処理の問題とかもあるし。めんどくさい、すよね。で、だからそういうのもあって、多分、なんか、なんだろう、おばあちゃんは多分、揚げ物とかやってなかったと思うんですよね。
そうですね。後片付け絶対大変ですね。 おお、なるほど。
で、で母親もま忙しい中で、多分その手間かけて、とんかつを作ってくれてたっていうのは、ま、なんか今考えると、なんかこう愛情を感じるというか。
うんうんうん。 あ、ほんとですね。
うん。小さい頃はそのとんかつが手間かかるって分かんないですけど。
分かんないですね、確かに。
うん、大人になってみると、あれはなんか忙しい中でなかなか、なんか頑張って作ってくれてたなっていうそんなのがそうですね。後付けですけど、なんかそういう、こう
うーん、確かに。 うん、うん、うん。
情報も含めて、なんかこう、思い出の料理というかいう感じになってますねえ。
うーん、うんうん。 確かにそうですね。ちょっとそのお母さんの忙しかった状況とか考えると、ほんとなんかもう心に染みる味というか。ほんとになんかもういつもいつもというか、お店とかで食べるとんかつよりも何倍も美味しく食べれそうな気しますけど。なんか、ん出てき方ってどんな感じでした？とんかつ定食みたいな感じで、なんかキャベツととんかつとご飯、味噌汁みたいな感じですか？
うん、うんうん。 そうですね。うん。 うん、うん。 はい。 うーん。そうですね、うん。 いや。 うーん。ま、そんな感じですよね。なんか千切りキャベツ千切りで、とうん、で、なんかブルドッグソースみたいな、ま、いわゆるおうちそうですね、おうちのとんかつですよね。うん。
ああ、ははいはい、定番ですね。 はい、そうですね。うんうん。
なので、ふ全然なんか変わったところは多分全くないんですけど。うん、ま、そこがいいのかなっていう気もしますよね。うん、ね。
おお。ま、ザ、お家食、ザ、お母さんの味みたいな感じで記憶に残ってるんでしょうね、きっと。おお、なるほど。え、そのとんかつって、まあお母さんが忙しい中で作ってくれた料理っていうことですけど、なんかこう特別誕生日の時に作ってくれるとか、なんかお祝い事、なんか特別な料理みたいな感じではなかったんですか？
うーん、かもしれないですね。 はい、そんな感じですね。うーん。 はい。 ええええ。 はい。うん、うん。 はい。 ああ は。ではないですね。うん、そんな感じではないんですけど、まあとにかく、まあ、なんだろう。母親が料理を作るっていうこと自体が稀だったので。ああ。まあ、それで印象に残ってるんですね、なんか。うーんと、誕生日うん。
うんうんうん。 うん、うん。ん、ま、じゃあなんかお祝い事とかではないけど、まあ子供ながらにお母さんが作ってくれるご飯っていうだけで、ちょっと今日は特別なご飯みたいな、なんか嬉しい気持ちになって、ちょっとテンション上がるみたいな感じでしたか？
うん。 うん、うん、うん。 おお、そうですね。うん、そんな感じでしたね、はい。うん。まあ、お祝いお祝い事っていうと、なんでしょうね。昭和の昭和の家庭だったからかも分かんないですけど、すき焼き。
あ、いいですね。 はい。 おお。あ。
なんかいいことあって。なんかここっていうとなんかすき焼きっていう時代だったのかもしれないけど、それは結構
確かに。はいはい。 そうですね。すき焼きお祝い事で食べる家庭多いですね。
すき焼きでしたね、うん。で、あの、なんだ、えっと、東北地方の出身なんですけど、私。で、すき焼きってなんかこう、なんだろう、こう、煮てしまうすき焼きなんですけど。
ん、なるほど。 はい。 はいはい。
あの、なんていうんですか、こう、すき焼きの割り下みたいのに、肉とかで野菜とか全部入れて、こう、煮る。
はい。 あの鍋みたいにしちゃう感じですよね。ああ、はいはい。分かります分かります。
そうそうそう、そうです。うん。で、かん関東圏、関東以北は多分そういうすき焼きが普通だと思うんですけど、私、あの結婚して、妻があの関西出身だったんですけど。
はい。 はい。
え、すき焼き食べようっつった時に、あの関西風のすき焼き？ あの鍋、ち違うんですよ。あの、空っぽの鍋に、あの、まず油ひきますよね。そうすると、いきなり、その、牛肉をこう2、3枚並べるんですよね。で
おお。 お、違うんですか？関東のすき焼きと。 はい。 はい。 おお、焼き肉みたいですね。
そうそうそう。それで、そこに、こう、砂糖を、い肉の上に直接パラパラってかけて
へえ。
で、上から醤油をそのままかけるんですよ。
ほう。
で、そのまま焼いて。で、その肉が焼けたら、それをそのまま卵につけて食べるんですよ。で
はい。 え、野菜とか汁とかは無しなんですか？
えっと、そその肉を焼く、あのすターンを2ターンぐらいやると、その、鍋に、その、ちょっと肉汁が混ざった醤油みたいのが残るんですよね。で、そう、で、肉を2ターンぐらい食べた後に、その野菜とか、その、豆腐とかを投入して
はい。 ああ、はいはい。はい。
で、今度は野菜とか、その、お豆腐とかを食べて。
ああ。 はいはい。
で、また肉を入れてみたいな感じでなんです。
あ、ええ、そうなんですね。関東と全然違う食べ方ですね、ほんと。
で そうなんですよ。違うんですよ。で、なんかその肉に直接砂糖をかけて、上から醤油をかけるとちょっと乱暴じゃないですか。
<laughs> 確かにちょっとびっくりですね、関東の人からしてみると。<laughs>
なんか「美味しいの？」って感じしますよね。 なんですけど、美味しいんですよ。
ええ、美味しいんですね。はい。
でうん、ただ、そのすごい手間手間はかかるというか、その肉食べて肉食べて、野菜食べて、野菜ちょっと食べ終わったら、もう1回やってみたいな、こう、感じで食べ進んでいくので
うん、ん。 ちょっ忙しいんですね。
うん、で、その、ま、結構のんびり食べるというか、なんか感じになっちゃうんですけど、なんか、最初それはその衝撃でしたね。なんか。うで、うちは
うん、うん。 うんうん、ん。 ほんとですね。
子供がいるいますけど、子供は多分その一回、関西風のやをすき焼きを最初に食べさしたので、もしかしたら子供に同じ質問をしたら、あのすき焼きの話が出るかもしれませんね。子供の 食卓で聞いたら <laughs> うん。
はい。 はい。 ああ、なるほど。 一番思い出に残っているのは、すき焼きってなるかもしれないんですね。お、じゃあ、もう、か家庭では我が家のすき焼きって言ったら、関西風のすき焼きなんですか？今は。
うん、すき焼きってかく 別のうん、うん。 はい。 ああ、えっとですね、気分次第なんですけど、肉がいい時は関西風にしようかってなりますね。なんかうーん、そうそう。そうですね、美味しい、ちゃんなんか素性がいい、なんかお肉だったりしたら、なんかこう、関西風でやろうかとか、あと、めんどくさい時はもう、関東風でもう、全部煮ちゃえ。なりますし、うん、そうですね、と
あ、肉の味をより一層楽しむためにみたいな、あ ええ。 はいはい。 <laughs> 楽ですよね。 あ、いいですね。なんか同じすき焼きっていう、ただ一品の料理でもにパターンあって、なんかいいですね。状況に合わせてどっちも食べれるみたいな感じで。
うんうん。 そうですね、うんうん。そうなんですよ。はい。うんうん。そうなんです。多分あの、なんだろう、お店でそのいいお店いいお店って言うとあれですけど、多分すき焼きの専門店みたいなところでだと、多分中居さんみたいな女性が、多分関西風で作ってくれるんだと思います。あの、横で焼いてくれる。そう。
はい。 おお、焼いてくれるんですか？
だと思います。そういうお店だと、多分関西風で出てくると思いますね。
あ。 へえ、おおもしなんか韓国の焼き肉店みたいですね。なんか韓国の焼き肉も店員のおばちゃんがこう、肉を焼いてくれて、よそってくれるみたいなこと聞いたことあるんで、ちょっと今その話聞いて、韓国の焼き肉のイメージになりました、ちょっと。
うんうんうんうん。ああ、韓国のはい。 はい。うんうん。ああ、そうですね。うん。 <laughs> うーんうん。 うんうん、そうかもしれないですね。うん、でもすき焼きはそういうなんか、そうですね、食卓、ううちだと、 ふ、2種類あって
へえ。
で、使い分けるという。 うん。
ほう、面白いですね。ええ、え、そのすき焼きは小さい頃食べてた時の味は、おばあちゃんの味なんですか？それはおばあちゃんが作ってくれてたんですか？
はい。ええ。 あ。 えっとですね、そういう鍋物なるとなぜか父親が出てくるんですよね。で
あ、新しい登場人物が。<laughs> お父さんの味なんですね、これは。
<laughs> そうなんですそうなんです。 そうですね、あの、なんかよくあの鍋奉行とかいうありますよね。鍋のその、火が通ってるかどうかとか、こう、さ仕切りたがる。で、それを父親がやりたいんですよね。
はいはい、いいますね、はい。 はい。 ああ、なるほど。はいはい。
なので、なんかそのちょっと、その「砂糖が足りないぞ」とかいいながら
おお。
その父親がまあ味付けするというか、ま、すき焼きの味付けって、すまそんなに複雑でもない、その、醤油とあの砂糖の量だけなので、うん。まあ。
そうですね。うん、ふん。までもそのなんかこう、調整がもしかしたらこだわる人にはすごく細かく調整があるのかもしれないですね。
うん。 うん、そうそう。 うーん、そうですね、鍋物鍋になると、なんか父親が出てくるっていう感じでしたね。すき焼きはま、うーん、すき焼きは美味しまあ、子供もすね、あの好きな味なので、良かったんですけど、あとは、あとは、あの、うん。父親だとそのが好きだったのは、あの、なんだ？湯豆腐。
あ、いいですね。 うん、そうですね。ふんふん。 へえ。 ああ。渋いですね、なんか。湯豆腐もすごいこだわったら、なんか奥がふさ深そうですけど、どんな湯豆腐だったんですか？お父さんの作る湯豆腐。
が好きだったんですけど。 ああ、そうですね。 うん。いやいや、別に 別にこだわってはないと思うんですけど、なんか湯豆腐をしょっちゅう食べてた気がして。うん、で、それを
ふえ。味付けとかってあるんですか？湯豆腐は。
いやいや、ふ普通ですよね。なんか醤油、あのなんか、こう、そばつゆっぽい感じにちょっとした、なんか、醤油と、なんか
はい。
うん、と鰹節とかで、こうつけて食べる、豆腐を。
うん、もうシンプルに、もう豆腐だけで、何もこう具材とかは混ぜたりせずに、豆腐そのものの味を楽しむ感じですか？
うんうん、そうですね。うん。 うん、そうですね。うん。そうそう。うん、そうなんですよね。で、まあ、なんで、とそれが記憶に残っているかっていうと、その、まあ
はい。
あれですね、父親は好きだったんですけど、なん、子供からすると、なんか物足りないんですよね。なんか、あっさりあっさりしすぎというか、なんか、ご飯のおかずになってないなってお思って。<laughs> そうですね。
はい。 そうですよね。 うん、ふん。 つまんないですよね、豆腐だけだと。<laughs> 子供からしてみれば。
うん。まあでも、今おじさんになって、なんか、その、湯豆腐が美味いっていう気持ちは、なんか、今理解ですけど、うん、当時は、その、そんな渋い、ね、子供は居ないわけで
うーん。 <laughs>
あの、全然理解出来ませんでしたけど。うん。そうですね、うん。
まあ、ちょっと、嬉しくはないですよね、多分、で、それが食卓に並んでも。
そうですね。うんうん。あうんうん。
へえ。なんかじゃあ、そんなシンプルな料理だと、豆腐にこだわってるとかはあったんですか？お父さんがこう、いい豆腐を豆腐屋さんで買ってくる、とかはなかったんですか？
いや。 いやいやいや、無かったと思うんですけど、なんか、もしこだわりがあったとしたら、その、なんか、つ醤油そのちょっとこう、そばつゆっぽい、こうなんか鰹出汁とかを入れたような醤油を、多分自分で、なんかこう、誰が作ったのかい分かんないすけど、なんか、多分、出汁を取って、その醤油と混ぜるんでしょうけどね。それを、その、おちょこに入れて、なんかこう
はい、はい。 作ってたんですか？はい。 お。 ああ。
鍋の中にこう漬けて、その、そっちをそっちもあっためるというか、漬け汁も、あっためるっていうのは、なんか毎回やってましたね。多分あれは こだわりだとあうん、なんか
あ、え。 うえ、それは面白いですね。
それが、こだわりだと すね。うん。 ですね。うん、そうすね、ちょっと聞いてみようかな、今度。あれなんだったんだろうって。<laughs>
なんかこだわりがあったんでしょうね、きっと。見たことないです。 うん、ぜひ聞いてみみた方がいいと思います。なんか見たことないんで、それも家族のこう、なんか伝統なんじゃないかなって思いました。
そうですね。 うん。 かもしれませんね、はい。
はい。いや、今日は、なんか色々、面白い話聞かしていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。